อืม ต้องบอกเลยว่า เอ่อ หลังจากที่ได้ไปดูมาแล้วเนี่ยนะคะ คือรู้สึกแบบประทับใจมาก ๆ เพราะว่าอย่างที่บอกเลยว่า เราอะก็แบบติดตามวงนี้มาแบบนานมากแล้วเนาะ พอแบบได้ไปเห็นเนี่ย ก็เลยรู้สึกว่าแบบ เออ มันค่อนข้างที่จะเหมือนประทับใจแบบมาก ๆ เลยอะค่ะ เพราะว่าแบบเหมือนพอเราได้ไปเจอแบบ main เนาะ ยิ่งตอนนั้นเราติ่ง EXO ค่ะ แล้วเหมือนได้ไปเจอเหมือนสิ คนที่เราชอบมาก ๆ อะ บวกกับ เพลงที่เราฟังมันเยอะมากอะ มันเหมือนเป็นการแบบว่า ทำให้เรามีความสุขมาก ๆ เลยค่ะ คือตอนนั้นน่ะ เราอะ ยิ่งด่วน เราอะเป็นเด็กต่างจังหวัดด้วยอะค่ะ แล้วก็เหมือนไปกรุงเทพเนาะ เพราะว่าเวลาคอนเสิร์ตอะ เขาก็จะจัดกันที่กรุงเทพเป็นหลักเลยเนาะ มันเลยทำให้เราแบบรู้สึกว่า เออ เราค่อนข้างที่จะแบบมีความสุขมาก ๆ เลยค่ะ แล้วก็เหมือนได้ไปทำฝันของตัวเองให้สำเร็จด้วย เพราะว่าเราแบบติ่งมาแบบนานด้วยอะค่ะ
อือฮึ ค่ะ ค่ะ อืมค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม โอ๊ย! ฟังแล้วรู้สึกว่าแบบตื่นเต้นแทนเลยนะคะเนี่ย แล้วแบบนี้นี่วางแผนนานไหมคะ? เพราะว่า อ่า ตอนตะกี้เล่าว่า อยู่ต่างจังหวัด แล้วก็ต้องเข้ามาดูในกรุงเทพด้วยอะค่ะ แบบนี้ต้องไปพักที่ไหนยังไง? อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็แบบวางแผนล่วงหน้าไว้นานเลยไหมอะคะ?
อืม โอ้โฮ อืม คือต้องบอกเลยว่าครั้งนั้นเนี่ย เป็นการไปคนเดียวค่ะ แต่มันยังดีมากตรงที่เราอะ ใช่ เราอะมี เพื่อ มี จะใช้คำว่าเพื่อนแล้วก็ญาติอะค่ะ ที่เขาอะอยู่กรุงเทพอยู่แล้ว เพราะว่าไปทำงานเนาะ แล้วเราอะก็เหมือน ใช่ เราอะก็เลยได้ไปพักที่เขาอะค่ะ แล้วพอเราไปพักเนาะ เนื่องจากแบบที่จัดคอนเสิร์ตอะมันก็อยู่ชานเมืองเนาะ แบบไกลหน่อยอะแบบอิมแพ็ค อย่างเงี้ย แล้วเราอะพักแบบในเมืองเลยอะค่ะ แล้วก็เลยเหมือนต้องแบบเตรียมอะไรหลาย ๆ อย่างแบบเยอะมาก ทั้งแบบการเตรียมการเดินทางบ้างล่ะ หรือว่าอีก อีกทางหนึ่ง ก็คือการแบบว่า เหมือนเตรียม พอแบบ ป การไปคอนเสิร์ตอะ คอนเสิร์ตมันก็เลิกดึกเนาะ แล้วเราแบบตอนนั้นเป็นผู้หญิง แล้วไปครั้งแรกด้วย ก็เลยเหมือนแบบ ไม่กล้าที่จะแบบ กลัวว่าแบบ เออ กลับยังไง แต่ยังดีมากตอนนั้น ที่เขามีบริการรถรับส่งที่มีการจองอะ ว่าแบบ เออ เราสามารถจองได้ก่อนไปคอนเสิร์ต เพื่อที่จะส่งจากอิมแพ็คเข้ามาในตัวเมือง ซึ่งรู้สึกว่า มันก็ค่อนข้างที่จะสะดวกแบบมาก ๆ เลยค่ะ
ว้าว! ไป คนเดียวเลย อือฮึ ค่ะ อ๋อ มีคนรู้จักอยู่ที่กรุงเทพด้วย อืม อืม ค่ะ อ๋อ อ๋อ ใช่ค่ะ อืม อ๋อ งี้ก็ดีนะคะเนี่ย อืม ค่ะ อืม ค่ะ โอ้โฮ แล้วแบบเหมือน เหมือนจำได้ว่า เล่าว่ามันเป็นหลายปีที่ผ่านมา ก็คือเหมือนตอนนั้นรถไฟฟ้าน่าจะยังไม่ได้แบบว่าทั่วถึง เหมือนตอนปัจจุบันเนาะ อือฮึ แต่ก็โชคดีเนาะ ที่ยังมีแบบรถรับส่งจากคอนเสิร์ตออกมา มาแบบ มาส่งในตัวเมือง โอ้โฮ! แบบนี้นอกจากจะได้ทำตามฝันแล้ว ยังได้หัดแบบวางแผนขั้นตอนด้วยว่า เราจะต้องแบบเตรียมตัวยังไงเนาะ เพื่อที่จะได้ไปดูคอนเสิร์ต อุ๊ย! แล้วแบบนี้นี่ เราต้องไปล่วงหน้านานไหมคะว่า ต้องไปก่อนกี่ชั่วโมง กว่าเราจะได้เข้าไปข้างในอะค่ะ? อืม
ใช่ อืม ใช่เลยค่ะ อืม

อ่า ตึก ออกจากที่พักอะค่ะไปตั้งแต่เที่ยง ด้วยความที่กลัวว่าแบบมันจะ เออ มีอะไรเกิดขึ้นเนาะ ก็เลยเหมือนเป็นการเตรียมตัวไปแบบเยอะมาก ก็เหมือนแบบว่า
อืม โอ้โฮ! <chuckles> อืม ค่ะ
เผื่อเวลาไปเยอะมาก ๆ แต่พอไปถึงหน้างานแล้วอะค่ะ มันยังดีที่แบบ เออ มีหลายคนเขาแบบไปเร็วด้วย แล้วเหมือนได้ไปพูดคุยแล้วก็ได้ไปเจอกัน ด้วยความที่มันเป็นคนที่แบบมีความชอบเหมือนกัน ห เยอะเนาะ แบบมาอยู่ด้วยกันน่ะ มันเลยทำให้เราแบบรู้สึกแฮปปี แล้วยังรู้สึกว่า มันอุ่นใจที่แบบ เออ ยังมีหลายคนที่เขาเหมือนไปคนเดียวด้วย แล้วเด็กด้วย ก็เลยรู้สึก เออ มันเหมือน เออ ใช่ เหมือนบางทีอะค่ะ การแบบ อ่า ไปคอนเสิร์ตแล้วแบบ เดี๋ยวเนี้ยเรารู้สึกว่ามันก็แบบไม่อันตรายเท่าไรแล้ว เพราะมันมีเรื่องของความปลอดภัยเข้าเยอะขึ้น
อือ ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ ค่ะ ค่ะ โอ้โฮ ก็มีคนไปคนเดียวเหมือนเราเนาะ อือ อืม ค่ะ ค่ะ โอ้โฮ แบบนี้แบบว่าดีเหมือนกันนะคะเนี่ย แทนที่แบบว่าจะต้องไป ไปคอยร้อน ๆ ตอนแรกคิดว่าจะแบบไป ต้องไปคอยนานแล้วร้อน ๆ แต่ก็ไม่เป็นไร เพราะว่าไป ไปเร็วก็ยังดีกว่าไปช้าเนาะ ถามไปเร็วก็ยังได้มีเวลาไปพูดคุยกับคนอื่น ได้เพื่อนเพิ่มด้วยก็ยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่เลยเนาะ เหมือนแบบคนที่มีความชอบเหมือน ๆ กันกับเราเนาะ แล้วแบบนี้นี่คอนเสิร์ตเขานานมากไหมคะ? แบบว่ากี่ชั่วโมงอะค่ะ แล้วก็มีจุดไหนที่แบบประทับใจสุด ๆ เลยไหมคะ?
ใช่เลย ใช่เลยค่ะ อืม